Eh sì, ma loro m'hanno detto: "No, no, è andato tutto bene, ma sì ci sta quella quella cosa sul sulla sull'articolo, però il resto è andato bene". Poi ovviamente io queste persone non le conoscevo, quindi una volta uscite da lì, ehm, diciamo che era era finita, no, la
Non hai più avuto il contatto, certo.
No, ehm, l'unica ragazza che
Per sapere anche a loro com'era andato, più che altro magari quello, per confrontarvi, di di capire, no?
Mh-mh. Eh guarda, uhm, io ho incontrato solo una ragazza poi tornata nella mia città, che aveva preso anche lei il treno, ehm, e lei era passata, ma era stata la prima forse. Uhm, dai miei calcoli
Ah, okay, perché i sono usciti, dopo quanto?
Alle 7 di sera, io ero sul treno, sì, io ero sul treno.
Dello stesso giorno. Mamma, quindi tu stavi rientrando distrutta dal viaggio, dall'agitazione, dalla tensione, ti avevano rassicurata tutti, era andato tutto bene, eri anche fiduciosa immagino, perché ti sarai resa conto se hai fatto o no un buon orale, no. E ti è arrivata la mazzata.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Esatto. Assolutamente, è andata esattamente così e quindi poi lì per lì ho chiamato mia mamma e mia mamma comunque si è si è dispiaciuta al telefono, cioè proprio cacciato l'urlo di disperazione al alla napoletana. E però ecco, cioè v
Eh, ma certo. <chuckles> Guarda, non voglio ridere, però quest'immagine, cioè, è iconica.
Esa <laughs> eh guard guarda è l'uni per questo dico, ti ti racconto il fallimento senza vergogna, lo racconto anche un po' ridendo perché, ehm, m mi mi rendo conto che comunque io ho fatto quello che dovevo fare, anzi, ehm, siccome sono una persona molto ansiosa, il giorno prima sono stata malissimo, ma malissimo. Io ero nel letto sì, ero nel letto, non riuscivo a fare niente, ehm, continuavo ad andare in bagno per l'agitazione perché mi stava distruggendo l'intestino.
Per l'agitazione, eh. Ma certo, ma anche perché è una prova che non ha, ehm, u un materiale preciso di preparazione, quindi anche se uno ha preparato tutto quello che pensava, non ti senti mai sicuro di esser pronto.
Esatto, anche perché diciamo erano le prime prove di questa tipologia e ovviamente quelli che l'hanno già fatto non è che ti vengono a dire come è stato, perché a lei non interessa niente. Ci sono delle persone che purtroppo, uhm, invece di darti una mano vogliono sempre affossare gli altri, come se quello fosse l'unico modo per avere successo nella vita. Cioè cercare di mettere in difficoltà le altre perso
Quindi non avevi avuto proprio informazioni. Ci credo che il giorno prima eri davvero tesa come
0. <chuckles>